Cosa? No.
Sì. Fatti ho detto: "Ma che stai a dì?" Ha fatto: "Sì, sì", e ha detto: "Ho fatto sotto controllo perché volevo vedé che ti piace, che non ti piace". Ho etto: "Ma cioè ma tu stai fuori di testa".
No, questa è una cosa inquietante, comincia ad avere tinte horror. <chuckles>
Eh, capito? Che poi pure questo era un po' uno matto, cioè nel senso si si arrabbiava facilmente, no?
Aiuto. Ah, quindi irascibile anche. Mh.
Esatto, ehm, e quindi poi ecco mail a tutte le ore, la sera, aveva pure messaggi, cose così e allora là ho detto: "Non" <tsk> Dicevamo che poi a una certa, mhmm, meno male che c'era il capo area che era una persona più seria, ha visto un calo, no, da parte mia, ehm, e quindi mi voluto parlare privatamente. Ho detto: "Arda, io te lo dico sincera", ho detto: "Le cose così stanno".
Mh-mh. Mh-mh. Oh Dio. Sì sì, più agitato. Mh-mh. Sì, sì.
Ehm, e quindi ha capito che fondamentalmente se c'era un calo poi da parte di tutto il gruppo era a causa appunto di di quello che ci doveva insegnare.
Mh-mh. Certo.
<tsk> E quindi è stata una cosa un po' s non lo so, non mi è piaciuto, quindi ho ho fatto ho avuto 2 anni, ho f lavorato 2 anni in questa co' questa t co' questa azienda sì, 2 anni, poi ho avuto il burnout ho mollato tutto, perché ho detto: "Non posso stare male".
Mamma mia. Mh-mh. Ah, due anni hai passato in questo ambiente. Mamma mia. Eh lo so, perché poi si arriva sempre a un momento, mhmm, come dire, di non ritorno, in cui ti rendi conto, no, proprio quest mi, mhmm, mi sento v svuotato e non, ehm
Esatto. Esatto, capito? Non non ce la facevo proprio andare a propormi, sapere che comunque l'azienda c'aveva dei magagni dietro. Eh, capito, questa cosa della legge che il più forte mangia il più debole, non
Sì. Mh. Certo <tsk> Eh no, mamma mia che pesantezza, che pesantezza.
No, no, no, ma quindi ho deciso di mollare.
Sì, no ma hai fatto bene. Son sicura che poi, col senno di poi, guardando indietro sei contenta di aver <chuckles>
Sì, sì, ma infatti già solo il fatto di dire, guarda son andata là, ho detto: "Io lascio perché non è non fa per me". E ha etto: "Ma perché? Ma noi ti aiutiamo, tu sei valida, tutto e" ho detto: "Io sarò pure valida, so magari di essere valida, ma non è non è un ambiente in cui io voglio continuare a stare". Anche perché poi anche a livello magari femminile, no, la maggior parte dei colleghi era tutti maschi.
Certo. Mh. No, no, no, certo.